Ya, sana şöyle bir şey sormak istiyorum: Alışverişe başlamadan önce, eee, neler yapıyorsun online alışverişte? Nelere dikkat ediyorsun? Eee, mesela hangi sitelere bakıyorsun, yorumları değerlendiriyor musun, değerlendiriyorsan nasıl değerlendiriyorsun? Bunlar hakkında, eee, bilgi verebilir misin?
Şöyle, yaşadığım ülkede benim Skroutz diye bir online alışveriş sitesi var. Oradan yapıyorum genellikle alışverişlerimi. E, orada fiyat tabii ki bakıyorum herkes gibi. Eee, fiyat önemli. Eee, fiyatla beraber ben şuna da dikkat ediyorum, diğer ihtiyaçlarım da aynı satıcıda var mı?
Evet. Hı hı. Hı hı. Tamam. Hepsini toptan mı alıyorsun?
Çünkü birçok şeyi almak istiyorum. Evet, hepsini bir yerden almak istiyorum. Çünkü şöyle özellikleri var, alışveriş yaptığım sitenin, eee, onun plus'ı var. Ben plus’a aboneliyim. 1 tane Skroutz point’e €15’ya kadar ücretsiz kargo var. Evime kadar da €25 ve üzerine var. Dolayısıyla ben almışken en azından bir €15’yu tamamlamak istiyorum ki €3 €4 kargo parası vermeyeyim. O yüzden, o satıcıda mesela diğer ihtiyaçlarım yok. O ürün daha ucuz olsa da bir tık pahalı olsa da o ürün, diğer ihtiyaçlarımı da alabileceğim için diğer satıcıya yön eee, gidiyorum. Bu şekilde birçok ihtiyacımı tek alışverişte kargo ücreti ödemeden halledebiliyorum. Bu benim için önemli bir kriter.
Tamam. Hı hı. Hı hı. Peki anladım. Peki, eee, mesela bunlar, yani, küçük bütçeli alışverişler mi yoksa, hani, büyük bütçeli mesela elektronik veya teknolojik aletler alacağın zaman da bunu mu değerlendirirsin? Yoksa, hani, eee, nelere bakarsın? Satıcının yorumlarına mı bakarsın? Eee, burada neyi de kriter olarak alıyorsun?
Yani, söylediğim sayılar zaten küçük sayılar; €15, €25. Buradan da, anlayabileceğiniz üzere; bunlar, küçük bütçeli alışverişlerim. Hani, küçük küçük, €3, €5 alışveri hah, büyük bütçe ayrı bir şey. Eee, büyük bütçe zaten kargo sınırını geçtiğim için, eee, o yüzden kargo kısmına çok bakmıyorum. Ama acil bir ihtiyacın varsa, mesela; bugün telefon bakıyordum, bu arada. Eee, bakarken, eee, mesela store pick up diye bir özellik var. Hani, “hemen ihtiyacın varsa, gidip alabilir miyim?“ Ben o an karar verdim. Mesela, yurt dışı bir yere gideceğim, gezmeye gideceğim, güzel kamerası olsun story çekeceğim falan, şimdiki kameram çok kötü, utanıyorum, çektiğim videoyla story atmaya. Arkadaşıma çek alıyorum telefonunu, ondan çekiyorum. Ondan bana atıyorum WhatsApp'tan, öyle story atıyorum mesela. Güzel bir şey varsa, hani, aç
Hı hı. İşte, büyük bütçede nasıl yapıyorsun? Hı hı. Hı hı. Tamam. <chuckles> Tamam. Hı hı. Yii yani, anladım ama bu, arkadaşlar için biraz zulüm de olabilir belki diye düşündüm.
Onlar için de şu şöyle güzel olabilir, onlar da bir şey, atacak bir şey çekmek istiyorlar ama üşeniyorlar. O sorumluluk onlardan gitmiş oluyor mesela.
Hı hı. Ha, bu şekilde hallediyorsunuz.
Ya, evet, böyle. Ama ben kendi telefonum olsun istiyorum. O yüzden, eee, bakıyorum bu Skroutz'dan baktım ben gene, eee, bugün, eee, orada mesela biraz daha büyük bütçeli olduğu zaman, eee, satıcının yorumları benim için önemli. Hani güvenilir bir satıcı mı?
Hı hı. Anladım. Peki, eee, şunu sorayım sana; mesela, aldığın telefon €300 diyelim. Bir satıcıda €260 var, diğerinde, eee, daha böyle, daha çok satış yapmış, daha böyle bilinebilir bir satıcı. Onda da atıyorum €320 diyelim. Burada böyle mesela nasıl karar veriyorsun? Ya, risk alıyor musun, yoksa “ya, bununla hiç uğraşmayayım, gideyim, hani, eee, biraz daha fazla para vereyim, diğerinden mi alayım“ diye düşünüyorsun? Burada kriterleri nasıl ayarlıyorsun?
Hıı. Ya, şi güveniyor muyum ona? O kadar fark olması bir başta, bir işkillendirebilir. Mesela, bu, alkol alışverişinde öyle olmuyor. Çünkü, Yunanistan'da ana kıta dışında, adalardan gelen alkoller hep daha ucuz oluyor. Belki orada direkt ulaşamadıkları için, bu siteyi, Atina'da yaşayanları da mesela, bir müşteriye ulaşma yöntemi olarak kullandıkları için, içkiler hep ucuz oluyor. İşte Midilli'den falan söylüyorum. Rodos'tan, Cos'dan söylüyorum, kargoyla gönderiyorum. İşkillenmiyorum ucuz olduğunda ama telefonda “niye o kadar ucuz acaba?“ diye, mesela 300'e €40 ödüyorsun, yüzde ondan fazla değil mi?
Hı hı. Tamam. Hı hı. Ama şey yapmış olabilir adam, hani, yeni bir, eee, şey açmış olabilir. Onun, o, tanıtımını yapıyor olabilir. Hani, o yüzden ucuz olabilir. Hani, burda neyi, yani, bu ucuz, eee, ma şeyleri, eee, satıcılara güveniyor musun, yoksa yorumlarını mı okuyorsun? Ya da: "Yok ben o riske girmem büyükten mi alıyorum." diyorsun. Onu sormak istemiştim.
Hı hı. Evet, evet, güvenip işte bakabilirim, hani, dikkat ederim, eee, o yorumlarına bakarım. Anladım. Telefon için falan. Evet. Hı hı. Bakarım yorumlarına eğer güvenilirse alabilirim de ordan. Bir de hee, yorum mu yok? Yok.
Ama alkol için değil, hani, elektronik, pahalı bir şey için. Ha ha. Ama i işte, "Yo yorum yok." diyelim. Hani, çok az yorum var. Çok az var. 5 tane var, diyelim. Ama altmış euro.
O zaman vereyim kırk euro daha. Kafam rahat. altmış euro mu, eee, çıktı fark? <chuckles> 40 da o diğerini tercih ederdim de mesela Atina'daysa eğer store pick up'ı varsa, yani, gidip mağazadan teslim alma şeyi varsa, gider bir bakarım. Kendim bakarım. Adam güvenilir mi, dükkân nasıl falan? Or dükkânı yok. Imm.
Hah. Aynen. <chuckles> <chuckles> Evet. Ha, dükkânı yok diyelim çünkü genelde bunlar online online store'u oluyor, ya, satış yapıyorlar.
Evet, evet, ha hepsi anladım. O zaman belki güvenmeyebilirim, ya, o noktada. Çünkü telefon 1 kere alıyorsun, sorun çıkarmasın istiyorsun, ya, 1 yıl, 2 yıl kullanıyors
"İii, yani, küçük şeylerde fark etmez. En ucuzuna yönelirim." diyorsun. "Ama, böyle, büyük, çıks sıkıntı çıkarabilecek elektroniklerde hiç riski almam." diyorsun.
Aynen. Biraz daha dikkatli olurum. Evet, evet, biraz daha dikkatli olurum. Bir de şey. Hımm. Bu yaşadığım şehirde mağazası olması bana güven verir. Çünkü bir sorun olduğunda da gidip hemen götürebilirim. Adamın yüzüne bakabilir. Sorun bir muhatap bulurum karşımda. Ona da dikkat ederim.
Peki, şey yapar mısın? Hıı. Anladım. Peki, şey yapıyor musun? Mesela alacağın telefonu gidip, eee, mesela bi ööö, büyük bir mağazada bakıp sonra gö dönüp, hani, onu online, yine internetten sipariş verme durumları falan yapıyor musun? Hani, ürünü görüp test etmek için veya 2 ürün arasında kaldın diyelim, telefon, eee, atıyorum, eee, Samsung A modeli var, Samsung B var. Gidip onu store'da deneyip mi şey yapıyorsun, yoksa nasıl araştırıp da alıyorsun bunları?
Hı hı. Denerim. Evet, oradan, eee, mesela, işte, Xiaomi'nin telefonu ya da, ııı, Xiaomi'nin dükkânı olduğu için biliyorum, kendi store'u. Oradan gidip bir bakarım. Nasıldır, ne değildir? Bir karşılaştırırım, bir, böyle, elime alıp nasıl, hissiyatı nasıl ona da bakabilirim <tsk> ama €200-300 için de sanki öyle yapmaz Yani, daha önce daha pahalı telefonlarım olduğunda yapmıştım onu da €200-300'ya euro'ya da biraz kullanıcı yorumları YouTube videolarına çok bakıyorum. Eee, Ekşi Sözlük'e bakıyorum, kullananlara, oradan sorular sorabiliyorum. Onlar az çok, eee, fikir verebiliyor bana.
Hı hı. Hı hı. Ama yine de bir eline alıyorsun, yani, gidip mağazaya herhâlde anladığım kadarıyla.
<chuckles> Evet. Eee, berberimde var benim, onda gördüm. Onda, eee, elime aldım. Eee, orada hissiyatı hissettim. O yüzden bir daha gidip elime almama gerek yok bu telefonda ama berberimde görmesem belki gidebilirdim.
Hı hı. Anladım. E, peki, mesela, eee, dolandırıldığın falan oldu mu hiç? Böyle alışveriş. Çünkü görüyoruz, böyle, mesela sipariş veriyorsun. Adam, 1 kutu içinde salatalık falan gönderiyor. Böyle, hani, bu biraz egzajere ama. Aynen, böyle bir şey hiç başına geldi mi?
Ya. Of of. Duyuyoruz, evet, hı hı. Evet, o örnekte Benim başıma şu geldi, online alışveriş, yani, bu da aslında bir para alışverişi, ürün alışverişi. Ben, dış ticarete ilk başladığım zamanlar, o zaman İstanbul'da bir şirkette çalışıyorum. Pastel boya alacağız bir yerden, Güney Kore'den. Adamların mail hesabı hack'lenmiş, eee, ve, işte, "Ya, bir hesaplarımızda sıkıntı var, buraya gönder parayı." dedi. Ben de s yani, tecrübesizin tekiydim. İngiltere'de verdi, adamlar İngiltere'de. Hack'leyenler. Ben de hiç sorgula yani. Bu, uluslararası ticaret de demek, orada da bir a aracı bir banka var ya da i işte, öyle bir şey var herhâlde falan diye gönderttim. Hop, dolandırıldık! Ön ödemesiydi o pastel üretiminin. Eee, böyle bir şeyim oldu. iki bin yedi yüz dolar falan.
Hı hı. O! Hı hı. Hı hı. Ha! Ama bu bir tık daha, bu bir tık daha farklı bu, çünkü bu, online alışveriş gibi değil aslında. Eee, sanki, a a direkt olarak şeyden satın alıyorsun, hani, bildiğin, eee, senin kendi müşterin gibi bir şey bu zaten. Hani, benim sorduğum şey, daha, böyle, bilmediğin internetten, böyle, hani, normal Skroutz demiştin. Oradan böyle sipariş verdin diyelim, eee, adamlar sana, atıyorum işte, yine dediğim gibi, eee, Samsung A modeli değil de Samsung Z modeli gönderdi diyelim, hani, böyle bir şeyle karşılaştın mı hiç?
Tedarikte. Hı hı. İ Hıı. Imm, yok karşılaşmadım. Sadece bilmediğim bir siteden de, öyle, çok alışveriş yapmam ben, araştırırım. Bir tane site vardı; Çin sitesiymiş bu. Her yerde uzantısını alıyorlarmış. Eee, işte, Fruugo mu ne, öyle bir site. Nokta gr alıyor mesela. Yunanistan'dan bağlanırsan orası çıkıyor sana, Almanya'dan bağlanırsan de uzantılı çıkıyor. Ben de şey sandım, Yunanistan'da bir yer burası. Bir, işte, böyle, kokteyl yapma, shaker seti, eee, almıştım. Eee, bartender seti. Bir baktım, bayağı 1 aya yakın, falan, sürdü. Bayağı da yavaş geldi. Temu gibi hızlı da göndermiyorlar. O zaman fark etmiştim; a, ürün yurt dışından geliyor. Demek ki bunlar, ah çakallar, böyle, gr uzantılı almışlar özellikle. Artık, ama o, küçük bir iş, eee, a işte, 25-30 euro'luk bir şey olduğu için öyle bir risk almamıştım. Zaten dolandırılsam da çok koymazdı, yani, o şey bana.
Hı hı. Tamam. Hıı. Evet. Hı hı. Ama, şey, eee, ürün geldi herhâlde ama anladığım kadarıyla.
Geldi, geldi ürün. Evet, geç geldi. Eee, bilmediğim bir siteden, oradan söylemişim. Zaten bilmediğim yerden söylemediğim için bu tarz sorunlar yaşamıyorum.
Peki, hiç, şeye denk geldin mi? Mesela böyle, eee, reklamda farklı bir şey tanıtıyor. Mesela atıyorum, alkol metre ölçer gibi bir şey eve geldiğinde ama, hani, eee, asla doğru şekilde ölçmüyor falan. Hani, yine alet gönderiyorlar sana bir tane ama asla doğru ölçmüyor, falan, mesela. Böyle şeyler yaşadın mı hiç?
Hı hı. Yani, çok da, onun, böyle, net ölçmesini beklemiyorsun zaten. Öyle aletler var. Evet, benim de var 1 tane ondan söyledim. D biraz tutarlı olması yeterli, o aletin, eee, benim için. Emm, yani, bir fikir veriyor. Zaten ona güvenerek de kimse kontak çevirmez herhalde. “A bu bu beni az göster“
Ha ha. Ha ha. Ha, yok, ben zaten, hani, araba kullanma falan hiç onu düşünmemiştim de. Şeyi sorayım, bir de mesela, eee, nakit ödeme mi seçiyorsun alışveriş yaptığında online kendin mi ödüyorsun, havale mi gönderiyorsun, bunu nasıl ayarlıyorsun, hangisi, sana en güvenlisi gibi geliyor?
<giggles> Eee, mesela Türkiye'de olan sitelerden Sahibinden var ya, onların mesela bir sistemi var. Eee, işte parayı gönderiyorsun. Sonra sen onay verdiğinde "okay" diyor. Oradan parayı veriyor, falan. Bu tarz şeyler güvende hissettiriyor ama yani bu tarz sahibinden gibi sitelerde, hani, 2 kişinin, 2 site kullanıcısının buluşup, ticaret yaptığı şeylerde bu tarz sistemlere de çok güvenmiyorum. Böyle yüz yüze alışverişi seviyorum. Benim bir DJ controller'ım vardı, oradan onu satmıştım. Yok, ben dedim, “ya, yüze görüşelim, alacaksan, şey, parayı verirsin bana nakit, ürünü denersin, alırsın öyle alışverişimizi yaparız“. Biraz daha gelenekselim o yöntemlerde. O konuda.
Ha ha. Tamam. Hı hı. Ha, e, peki, Skroutz'tan falan dediğin gibi hani oradayken nasıl bir şey tercih ediyorsun? Orada da aynı şekilde gü böyle, eee, daha dikkatli mi davranıyorsun yoksa hani ona daha çok güvenip direkt online ödemesini yapıyor musun?
Ona çok güveniyorum. Çünkü, çok sorunsuz işliyor. Bu, buranın en büyük sitesi zaten, eee, direkt ödemeyi yapıyorum. Eee, ürün geldikten sonra, ben ürünü aldıktan sonra herhalde, o satıcıya parayı gönderiyor. Ben, ona bakmıyorum bile sonra gerisine. Zaten bir şey iade etmek istediğim zaman da, çok rahat iade ediyorum. Bu tarz şeylerim oldu. Mesela Temu'da bir alışverişim oldu. Temu biliyorsun Çin'den gönderiyor. Eee, bir kere, 1 perde aldım eve böyle. Sonra geldiğinde böyle malzemesini de, rengini de çok beğenmedim. Öyle, gözüktüğü gibi değildi. Eee, sonra onu iade etmek istedim. İlerlediğimde şey, eee, dedi “yaa, tamam, hadi. Biz sana paranı iade ediyoruz, ürünün de senin olsun.“ Eee, artık, taa, Çin'e kargoyla o be o da bir masrafı var ya onun.
Hı hı. Hımm. Ha ha, evet, aynen. Hı hı. Ha. İii, yani, aynen, belki de, perde $2 dolar atıyorum. Eee, adamlar şey yapmak istemediler.
Aynen, evet, onların öyle bir şey, “1 defaya mahsus ama“ dedi. Hani, bunu fark edersin, sürekli yapmaya kalkarsan onun da önünü alıyorlar. Öyle bir sistem geliştirmişler. Temu'da böyle şey bulaşık süngeri söyledim. <chuckles> “12'li yerine 18'li olsun“ dedim. Onun fiyatı da aynıymış, 18'li geldi ama ebadı küçük. Yani, aslında, aynı şey, aynı fiyata, hani, süngeri 12 parçaya mı bölmüş, 18 parçaya mı bölmüş? Orada dedim, “Allahım keşke 12'li söylemişim, bu geldi“ diye. Orada da öyle var.
E, tabii. Anladım. Hı hı. Ha. <chuckles> Peki, ııı, elden ödeme kabul edecek olsan mesela, diyelim, hani, farazi olarak nı bu senin için nasıl bir, eee, şey olurdu? Hani, ne, hangi durumda mesela elden ödemeyi yapmayı tercih eden mesela bu Skroutz gibi sitelerden?
Hımm. Me 2’nci el falan eşya alışverişi yapacak olsak, o zaman
Var mı 2’nci el orada, bilmiyorum?
Eee, ben, e, bir yerde bu bilmiyorum, ona Facebook'a bakıyorum ben marketplace'e 2’nci el alacağım zaman.
Ha ha. He, o zaman elden alışverişi, şe elden veririm diyorsun.
Ona çok Evet, o zaman elden veririm. Aynen. Elden yaparız alışverişi. Arabada enteresan bir şey oldu. Adamla anlaştık, eee, dolan ben alıyorum al arabayı. Dolandırıcılık oluyormuş banka üzerinden gönderirken. Bu yüzden adam <clears throat> elden, nakit almak istedi şeyi, eee, parayı. Güvenmedi.
Hı hı. Nasıl, hani, IBAN'dan nasıl bir dolandırıcılık olabilir ki?
Ben de bilmiyorum. Sonradan iptal mi ediyor adam? Gönderiyor. Sonra gönderdikten sonra bir iptal etme özelliği falan mı var acaba?
Ha. Şey olabilir: Eee, sana dekontu atıyor, senin hesabına gelmemiş oluyor. O, diyor ki, "Ben sana gönderdim, ulaşacak sana." diyor. Ama ileri tarihli atmış oluyor şeyi.
Hı hı. Yok ama yan yana olacağız adamla. İşte, KEP var burada. Buranın noteri gibi bir şey. Noter yerine KEP'e gidiyorsun, yapıyorsun. KEP'te birlikteyiz. Ben yapmış olacağım. O an göndereceğim. Hemen hesabına para geçecek zaten senin. Iıı, ama istemedi. "Ben nakit istiyorum." dedi. Hâlbuki ben nakit almaya çekinirim. Nakit para gerçek mi, değil mi? Evet, orada sayacağım herkes bana bakıyor falan. Hâlbuki hesabıma gelsin. Ben tercih ederim. Öyle, halletmiştik onu da. Hatta bir arkadaşımla gittim. <chuckles> Adama kaçmasın kaçmasın falan diye diğer adamı takip ediyoruz. Hani, bir yandan da biz tamamen arabayı alalım, i işlemi halledelim falan. Hı hı. Orada, öyle, gitmiştik.
Eee. Hı hı. Anladım. Evet, sahte olabilir, değil mi? <chuckles> E, tabii riskli. Peki, e garantiyi falan, eee, araştırıyor musun mesela bir ürün almadan önce, eee?
İnternetten alırken yani
Aynen.
aslında çok bakmıyorum. Hani, her ürünün zaten bir garantisi oluyor gibi düşündüğüm için.
Hıı, özel olarak bakmıyorsun, yani, böyle, incik cıncik, iii, irdelemiyorsun anladığım kadarıyla.
Çok bakmıyorum, o Türkiye'de oluyordu öyle şeyler. Distribütör garantili ya da ithalatçı garantili gibi farklar oluyordu. Yaşadığım yerde zaten hiçbir telefonla ben 2 seneyi geçirmediğim için. <chuckles>
Eee, yok, sırf telefon olarak düşünmedim. Hani, mesela, eee, gıda alışverişi olabilir mesela. Onda da son kullanma tarihi, eee, mesela geçmiş ürün gönderebilirler vs. falan. Hani, bunlarla uğraşabilirsin.
Hımm. Hımm. Onda ö özellikle yazıyorum süpermarket alışverişini yaparken mesela Volt diye bir uygulama var. Oradan evet, ekmeği en küçük, şey, geç olsun, yoğurdu falan. Çünkü onlar özellikle erken olanı elden çıkartmaya çalışıyorlar.
Ha, not olarak. E, tabii, aynen. Peki bunu dikkate alıyorlar mı?
Hı hı. Şimdiye kadar sorun çıkmadı. Dikkate aldıkları için olabilir.
E, güzel o zaman, şanslısın diyebiliriz.
Evet, evet kale alıyor olabilirler. Ve şeydir, rafta falan da o şeyleri yapıyorlar ama online alışverişte her şey yazılı falan ya, belki de, "Ya bu adam, şey, uğraş uğraşmayalım ya, deliye çatmayalım falan" eee, deyip düzgününü gönderiyor olabilirler.
Hımm. Doğru. Pekii, böyle, son olarak, hani, şeye, hani, mutlaka online alışveriş yaparken dikkat etmemiz gereken bize bir, hani, tüyo verebilir misin? Var mı böyle bir aklına taşı çı eee, takılan bir şey?
Online alışveriş yaparken, eee, tüyo, yıh düşüneyim. Yani, bence zaten bütün araçlar elimizin altında, iyice araştırabilirsin. Farklı satıcılara bakabilirsin, ürünleri karşılaştırabilirsin. Eee, bunları yaptıktan sonra, ııı, bir de güvenilir satıcıysa bence tamamdır yani. Başka bir şeye bakmaya gerek yok.
Hı hı. Yani, satıcının güvenilir olduğuna emin olursak siparişimizi verip arkamıza yaslanabilir miyiz gönül rahatlığıyla?
Ürün de iyiyse, satıcı da iyiyse, fiyatı da iyiyse, neden olmasın diyorum. Ol olur bu iş.
<chuckles> Anladım. Umarım, 3'ünün iyi olduğu ürünler bulabiliriz biz de. Çok güzel bir konuşma oldu, teşekkür ediyorum sana.
Ben de çok keyif aldım. Teşekkürler, görüşürüz.
İ İbi Görüşürüz.